Đúng rồi, thì, ờ, kiểu, giống như phụ nữ thì có nhiều sự lựa chọn hơn, áo, quần, váy rồi đầm nè. Nói chung là những gì liên quan tới thời trang thì, ờ, các bạn nữ đều thích, đa số là đều thích và chú trọng hơn tại vì nó giúp cho mình đẹp hơn mà.
Ừm hưm. Ừm. Ừm hưm. Ừm. Ừm hưm. Yeah. Hông nhắc tới thời trang con gái, a, công nhận, em đi chơi với mấy bạn nữ á, cái nhóm bạn nha và hoặc là đi chơi với bạn gái, trời, lúc nào con gái cũng mang nhiều đồ hơn con trai á, rất nhiều luôn, rất nhiều luôn. Yeah.
Uầy. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Chứ, ơ, hổng lẽ, a, đi 3 ngày mà mặc có 1-2 bộ đồ thì chán lắm, đi 3 ngày thì phải 3-4 bộ đồ khác nhau, phải hông? Kiểu giống
Ừm. Ừm. Ừm hưm. Dạ, nhưng nhưng mà đúng rồi, chính xác, dạ. Mà <laughs>
phải làm mới bản thân mình chứ.
nhưng mà với con trai á, 3 ngày 1 bộ vẫn được. <laughs> Em tự tin với mà vẫn sạch nha, vẫn sạch, chắc chắn luôn, vẫn sạch, vẫn tắm rửa sạch sẽ. Ý là ừm.
<laughs> Ta nói Nhưng mà mua giống nhau quá hông, kiểu, giống như mua đồ thì mua một lố, phải hông? Gan lắm. Ừ.
Ừm. Ừm hưm, rồi giống em, đúng rồi. Bản thân em là 1 cái quần em đang mặc á, là em mua tới tận 7 cái luôn, cho 7 ngày luôn. Nên là đợt vừa rồi về Việt Nam á, áo thì em có thay đổi, nhưng mà bạn em hỏi: "Ủa, s mày hông thay thay quần hả?" Đâu, cái quần tao mua 1 kiểu, 1 màu nhiều cái luôn. Yeah. Ưm, tiện.
Ừm. À. À. À. <laughs> Ờ. Thường thì, à, thật ra là chị thấy những người bận rộn thì người ta sẽ làm như vậy á. Có khoảng một khoảng thời gian á là chị bận quá thì chị cũng sẽ không quan tâm tới thời trang á, cho nên thì người ta sẽ thích mua đồ lố hơn. Hoặc là những lúc mà bận quá thì không có thời gian chuẩn bị á cho nên là trước khi đi làm 1 ngày là hoặc là trong tuần đó là cũng soạn sẵn là trong tuần đó sẽ mặc những bộ đồ nào. Em có em em có vậy hông?
Ừm. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah, còn em

À, đúng rồi, à, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đó là một cái trick đúng, đúng. Nhưng mà bạn này em nghĩ hông hông bị thế đâu, tại bạn chỉ tại vì bạn này bạn rất là thích, ơ, gọi là, thể hiện đồng hồ nữa, chơi đồng hồ nữa. Nhưng bản thân em em vẫn chơi đồng hồ nha, nhưng mà em em có ba ba bốn ba bốn cái đồng hồ, nhưng mà đồng hồ của em hông phải đồng hồ xịn, em cũng chơi đồng hồ nhưng mà chỉ là đồng hồ, gọi là, beginner bình dân á, kiểu như hai trăm đô đổ lại á. Yeah, nó cũng là hiệu nhưng mà yeah, thích thời gian đồ, nhưng mà em hông có tới cái cái tầm mà chơi đồng hồ tới cả ngàn đô hay mấy chục ngàn đô thì nó khác rồi. <chuckles> Yeah.
Phải hông? Ừm. Thể hiện hả? À, vậy hả hả? Ừm. À. À. Kiểu, ơ, mình cũng thích. Ừm. Ừm. À, thật ra là mua mấy cái đồ xa xỉ đó cũng, kiểu, hên xui lắm nha, tại vì, ờ, trong một lúc, ờ nói chung phụ nữ thì khó kiềm chế mua sắm, thì trong một lúc thì chị cũng có mua mấy món hàng xa xỉ. Nhưng mà sau khi chị khó nói xong rồi, xong chị lại suy nghĩ tại sao chị lại mua những cái như vậy, mà trong khi nó rất là vô dụng, với lại nó không phù hợp với khả năng tài chính của chị á.
Ừm. Yeah. Yeah. Ừm. Ừm. Ưm, ừm. Yeah. Thì hiện tại thật ra luôn, tới giờ em hông có mua đồ nào mắc á, nhưng mà cái đồ mắc nhất em mua á là đôi giày là $300 thôi, là gần hết luôn, hết từng là tới bây giờ em không mua nữa luôn, một đôi duy nhất tới bây giờ luôn, mấy năm rồi, yeah.
Ừm. Ừm. Vậy á hả? À, vậy hả? Chị thì, à, chị có mua trang sức với, a, chị cũng mua túi hiệu đồ đó, thì chị cũng mua 1-2 cái, thật ra là cũng là mua tiền của chị, nhưng mà tự nhiên chị mua xong rồi cái chị cũng có cảm giác là tại sao mình mua những cái thứ mà thật ra là không cần thiết như vậy? Với lại là cái, a, tính của chị thì lại không biết giữ đồ ấy, xài thì chị thích xài đồ công nghiệp hơn tại vì không cần giữ nó quá cẩn thận, còn em xài hàng hiệu thì em phải giữ, phải hông?
Ừm, ưm. <chuckles> Yeah. Yeah. Yeah. Trời ơi, em mua cái áo $90 cũng hàng xịn luôn, mua không sale luôn á nha, Nike New series năm 2022 luôn, chị nghĩ coi mặc mặc 3 lần, giặt 3 lần, giờ cái áo nó bông bông luôn rồi, em chả hiểu áo vải kiểu gì luôn á, mà chín mươi đô, yeah. Em
Ừm. À. Ờ. Hơi đau lòng á hén. Ờ, vậy đúng, kiểu, giống như là, mình bỏ một cái số tiền lớn quá vô mà tự nhiên mặc 2-3 lần mà nó không mang lại giá trị nhiều ấy, tự nhiên
Yeah. Ừm, là tới bây giờ là em dùng đồ cũ á, đồ em mua là tầm $10 đổ lại hông à, em vô mấy cái cửa hàng bán đồ sale á. Yeah, yeah Goodwill, thrift shop, ừm.
Ờ. Goodwill đồ phải hông? Chị thấy nó hay mà. Chị thật c chị cũng thích nó nhưng mà từ qua Mỹ thì chị lại ít đi hẳn, tại vì bên Mỹ bán hàng rẻ nhiều á cho nên là chị cũng ít vô, vậy cảm ơn em nha.
Yeah. Yeah, em yeah, trời, chủ đề này hay quá, anh chị em mình nói nhanh quá ta, mất thời gian luôn. Dạ, em cảm ơn chị, chủ đề hay, yeah.
Ừ. Cảm giác chưa nói xong luôn á. Bye bye em.
Ừm, yeah.

À, không, đương nhiên là không rồi. Nhưng mà nếu mà tùy thuộc vào môi trường nha, ví dụ giống như là môi trường công sở nè, mình đi làm kh mọi người xung quanh mặc đồ đẹp thì mình cũng phải mặc giống tương tự họ. Hoặc là đi tiệc, đi party đồ đó thì mình phải ưu tiên được cái cái cái mà cái, a, cái cơ cái, ơm, cái gì ta, cái lịch trình mà mình đi, cái nơi mà mình đến mình phải phù hợp, phải hông? Mặc đẹp là phải phù hợp với hoàn cảnh, phải hông? Em có thấy vậy hông?
Ừm, ừm. Ừm. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ, đúng rồi, chính xác. Hồi xưa á em có quen một thằng bạn ở Mỹ luôn, bạn đại học qua đây, em thề nó mặc đồ rất là vô duyên nhưng mà em công nhận là nó đẹp nha. Nhưng đi đâu nó cũng mặc vest á, chả hiểu để làm gì, thằng Việt Nam làm màu dễ sợ luôn, em, kiểu, mấy nó weird á, em thấy nó ừ, biết là nó sang á nhưng mà mặc nhiều mặc ít thì nó sang hơn là ừ, nhưng mà mặc đi đâu cũng mặc vest hết như ra đi siêu thị cũng mặc vest.
Ừm. Ừm. À. À. <chuckles> Người Việt Nam hả? <laughs> Nó kỳ cục, phải hông? Ừm. Ủa, nhưng mà nó là dân Sài Gòn hay là dân Hà Nội?
Ừm. Dân hông, nó dân miền quê luôn chị ơi. <chuckles> Ừm, ờ, nó dân miền Tây luôn, dân, à giờ em h em hông nhớ nhưng mà kỳ lắm, chứ dân dân Sài Gòn thì em thấy cũng cũng hông có ăn ăn mặc, gọi là ừm.
Ủa, sao ngộ vậy? Ừ. À. Đúng rồi, mà chị thấy gội nội cái chuyện miền Nam là ít người mặc vest, nên nguyên nhân là do cái thời tiết không phù hợp để mặc vest, phải hông?
Dạ, đúng rồi. Dạ.
Mặc nóng thấy bà luôn mà tại sao lại mặc như vậy, em có hỏi nó hông?
Hông, em chịu, hông ai dám judge, hỏi người ta nghĩ mình judge. <chuckles> Dạ, tại vì cũng không đủ thân á, chỉ là bạn xã giao thôi. Dạ, nhưng mà nếu mà bạn thân của em nha, bạn thân thực sự chơi thân với em, và em chơi thân với họ hiểu nhau á, em hông có chơi thân với đứa nào mà mặc mấy cái vest mỗi ngày hay là mặc đồ công sở nhiều á. Ừm. Dạ, cảm giác dạ, cảm giác là, kiểu như, muốn hơn thua người khác về cái ăn mặc hay là muốn flex á, muốn thể hiện á, thì em thấy nó đã nó đã không hợp rồi.
A, trời ơi vậy luôn á hả? Ưm. À, vậy hả? Ừ. À. Đúng rồi, nội cái phong cách là không hợp rồi, huống chi là thân được phải hông? Ừm. Ừm. Ừm. Nhưng mà thật ra là cũng nên hỏi, kiểu, giống như là, có cảm giác là, à, nó muốn che đậy cái trường hợp gì. Giống như là thật ra là hồi xưa á cái này cũng hơi tế nhị, là chị làm IT thì chị làm chung với thằng nhóc kia.
Yeah. Ừm. Ừm.